أنتِ عارفة علاقتنا بأهلنا ساعات بتكون معقدة شويّة أو بتكون صعبة، فكنت عايزة أسألِك يعني، هل أنتِ مثلًا بتتأثري بآراء أهلِك في قراراتِك عامةَ؟ والّا يعني هل مثلًا في عندِك موقف معيّن تقدري تحكيه لي؟
والله بُصِّي، يعني أنا طبعًا، وأنا صغيِّرة، زينا كلّنا كده، بنبدأ، كلّنا ما بنشوفش حد غير بابا وماما، فاللي هُم بيقولوه إحنا بنعمله. يعني، لو قالوا لي مثلًا يمين، أكيد هاروح يمين، قالوا لي شمال، هاروح شمال. ما كنتش فاهمة أوي أو مُدرِكة. طبعًا، برضه، أعتقد إن أغلب المراهقين، لمّا بيوصلوا بقى لفترة المراهقة، العكس بقى، كل حاجة بيقولوا عليها لأ، <laughs> حتى لو هو صح مش موضوعنا، هو كل حاجة هتقولوها لي، هاقولكم لأ. آآ، وكنت باشوف وقتها إن أنا يعني، إيه لأ، أنتم أنتم مش أنتم بس كل اللي أنتم شايفينه، إن أنتم أهم حاجة مصلحتكم أنتم، وإن أنتم اللي تشوفوه هو صح، مع إن أنتم بشر. وأنا بقى من النوع اللي كنت باقرأ كتير، فتلاقي دايمًا إيه، لساني يعني مش طويل، بس دايمًا عندي حُجة في كده في الكلام، اللي هو تسكِّتي اللي قدَّامك أصلًا، حتى لو هو إيه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ أنت بتقولي أي هبد، على فكرة. آآ
أكيد. اهم. فعلًا. اهم. أها. آه. طب، وده كان ده كان يعني قصدِك بقى أيّام المراهقة أنتِ كمان أتأثرتِ بال بالترند ده خلّيني أقول إنّه هو، أيّام المراهقة أنتِ ما كنتيش مق أي حاجة هم بيقولوها هي غلط عامةً؟
آه، يعني للأسف و ودي حقيقة يعني بصراحة لمّا كبرت شوية بقى يعني لسّه جايّة لِك في ال في ال في الشريط الزمني بتاع حياتي. <laughs> لمّا كبرت شوية، بقيت أحس إنه العكس بقى خالص، ده كل حاجة هم بيقولوها، حرفيًا صح. ما تفهميش بقى، يعني سبحان الله تأثير سِحْر الأهل والّا إيه! بس أنا دلوقتي اللي يطلُب منّي النصيحة، باقول له روح شوف أهلك عايزين إيه واعمله عشان هو ده بجد يعني بنسبة كبيرة هو ده اللي هيبقى صح.
إمم. آه. أوكي. اهم. طَب هل مثلًا في في موقِف آمم مش مش اتعارضت الآراء، بس يعني هم كانوا مثلًا ما كانوش موافقينِك الرأي في الأول وأنتِ كنت شايفة إن هم غلط وبعدين آآ خلّينا نقول اقتنعتِ برأيهم، هل مثلًا حصلت مواقِف زي كده؟
هو زي ما باقول لِك كده لمّا كنت وأنا صغيّرة كانوا كل حاجة حرفيًا بيقولوا لي لأ، فكنت باشوف إنه لأ، أنتم مش معاكم حق يا جماعة. كبرت بقى شوية بقيت شايفة العكس إنه كل حاجة فعلًا هم قالوا لي عليها هم كانوا صح، بس في أهالي أو أو يعني مش في أهالي، هم أهلي بالذات بصراحة عندهم حتّة حلوة أوي، "يعني إحنا هنقول لِك رأينا وأنتِ في الأول في الآخِر أنتِ حرّة وكبيرة ومسؤولة، اعملي اللي أنتِ عايزاه، حتّى لو عندِك 3 سِنين." فاهمة؟ يعني يعني أنا مثلًا عندي أخويا أخويا الصغيّر آآ عنده عنده 10 سِنين، أخويا الصغيّر ده مش عايزة أقول لِك إن أنا في جوازي كانوا بياخدوا رأيه، "إيه رأيك ف في عريسها؟" "طَب يا ماما <laughs> يا ماما ليه طيّب ليه ليه بتاخدي رأيه أصلًا؟" تقول: "ما هو مش فرد معانا في العيلة لازم يكون ليه رأي في العيلة، وأنتِ كبيرة وعارفة مصلحتك." "طَب يا ماما أنتِ بقي إيه رأيِِك؟" "والله أنا رأيي 1، 2، 3، بس أنتِ لو شايفة إنّه الشخص ده هيسعدِك في حياتِك، يالّا روحي اتجوِّزي أنا ما عنديش مشكلة مبدئيًا عليه." طول ما الموضوع فاهمة؟ الموضوع مش جايب آه.
آه. اهم. آه. حلو. بجد؟ّ! إمم. أوكي. قصدِك قصدِك كمان إن أهلِك إلى حدٍ ما كانوا منفتحين لحتّة إن هم برضه ب بياخدوا رأيِِك أنتِ يعني لإنّه فعلًا في أ أهالي كتير في مصر أو عامةً في الدوَل الشرقيّة بيبقى قرارهم أو رأيهم هو ده ال الlimit، هو ده الحد اللي هو خلاص إحنا قُلنا كده يبقى هيحصل كده.
لا، لأ هم طبعًا يعني بُصّي أكيد في حاجات كده ما ب يعني في حاجات أكيد خط أحمر عندنا كلّنا، زي مثلًا، جيت من فترة كده، أيّام الشباب برضو والطيش، قلت لهم: "يا جماعة أنا رايحة أعيش لوحدي." اللي هو عارفة الComic بتاع "أنت منين؟ أنت من أمريكا." <laughs> يعني <laughs> فأنا حرفيًا هم قالوا لي: "أنت منين يعني أمريكا؟ خشي يا ماما ادخلي جوّه أوضتك يالّا واقفلي على نفْسِك يا حبيبتي، ما عندناش بنات تخرج برّه البيت." فكان في حاجات كده وقتها انا اتأثّرت جدًا يعني، آآ في حاجات كده أكيد هم عندهم خطوط حمرا فيها، لكن بصراحة أغلب قراراتي الشخصيّة اللي هي الحاجات اللي تخصني بقى، زي مثلًا هادخل جامعة إيه، هم وقتها كان كنت أنا جايّة من برّه، فكان مجموعي يدخلني يعني أنا كنت جايبة 98 فده يدخلني طِب مرتاح لو أنا قاعدة هنا، لكن للأسف عشان كنت جايّة من برّه، فهم آآ بيبقى لينا زي 5% كده من من المقاعد اللي في الجامعات المصريّة، فللأسف ما لحقتش لا طِب ولا هندسة ولا أي حاجة من كليات القمة. فطبعًا وقتها أنا صعبت على ماما، "إن هو أنتِ ذاكرتِ وعملتِ مجهود وكده خلاص أنا هادخلِك جامعة خاصة، يعني شُوفي عايزه تدخُلِي إيه، طِب، هندسة، شُوفي أنتِ تختاري إيه وادخليه، ولو عايزه حتّى إن أنتِ تدخُلِي حكومة، أنا ما عنديش أي مشكلة، أنتِ شُوفي أنتِ حابّة في إيه، وفي إيه وأنا ما عنديش أي مشكلة في الموضوع."
آه. اهم، اهم. <chuckles> امم. آه. آه. امم. أوكي. اهم. جميل. يعني آآ وأهلِك آآ يعني اللي أنتِ عايزه تحكيه من الموقف دوّة إنه أهلِك حتى ساعدوكِ لمّا أنتِ ما عرفتيش توصلي للي أنتِ عايزاه فهُم Still ساعدوكِ باللي هُم يقدروا عليه، إن هُم أنتِ برضه توصَلِي لحلمِك، اللي أنتِ تختاريه هو اللي هيمشي.
أيوه دي حقيقة فعلًا، يعني أنا فعلًا باحس إن هُم داعمين جدًا ل لأغلب القرارات اللي أنا باخدها، طول ما هُم مبدئيًا موافقين فاهمة؟ يعني مثلًا على المثال بتاع العريس اللي جالي، هو من الأول أصلًا لو في آآ يعني إشارات حمراء أو Red flags زي ما بيقولوا ه هُم مش هيرضوا عليه من الأول فاهمة؟ لكن أنا خلاص لمّا كبرت بقيت فاهمة لأ، ممكن في سن قبل كده أقول لهم لأ أنا شايفة إن ال العلامات الحمراء دي بالنسبة لي هي جميلة ما عندكوش م يعني ما عنديش مشكلة فيها، وأعاند معاهم إن أنا عايزة الشخص ده وأنتم بتحرموني منه، أنا فاكرة أنا في فترة ما في حياتي كنت م مرتبطة بسواق توك توك، يعني <giggles> مش قادرة أقول الكلام ده بس للأسف <laughs> للأسف ده حصل يعني. <laughs>
اهم. آه. أوكي. واو! <laughs> بجد سواق توك توك! <laughs>
<giggles> والله يعني أنا ب باحكي لكِ أسراري حاليًا لأ ده أنا ف يعني كنت في تالتة إعدادي، <giggles> أنا باقول لكِ أنا كنت في تالتة إعدادي، فالموضوع أنا كنت طفلة أصلًا ومامتي بقى قعدتني قدامها كده وبتقررني، قُلت لها: "باحبه يا ماما." <giggles> فالموضوع كان مأساة يعني. <laughs>
أنا أنا عندي دلوقتي أسئلة كتير جدًّا. <laughs> اهم. <laughs> يالّا مسلسل يعني، أنتِ حياتِك كان ينفع تتعمل مسلسل. <laughs>
<giggles> دي حقيقة والله، دي حقيقة يعني.
آه، طيّب آمم أنتِ كنتِ برضو ح قلتِ إن عامةً في ال في المراحل العمرية ال ال العلاقة مع أهلك أو تدخلهم في أرائِك اختلف، أو نظرتِك ليه عامةً اختلفت آمم كنتِ بقى بتتعاملي مع الموضوع ده إزاي، خلّينا نقول في أعدادي، لمّا أهلِك ما كانوش موافقين على شوية قرارات أنتِ بتاخديها يعني، ال الموضوع كان بيمشي إزاي؟
ما هو أنا وقتها بقى كنت شايفة: "أنتم ليه مش موافقين عليه يا جماعة؟ ما الراجل كسيب أهو وبياكل بعرق جبينه." <giggles> المشكلة إن أنا باقول لك إن إحنا أصلًا كنّا ناس عايشين برّه، فاللي هو أصلًا في فرق مستويات اجتماعيّة كتير في النُص اللي هو: "إيه اللي حضرتِك بتقوليه ده؟" ووقتها بقى كان ولاد عمي نفسهم معترضين، لأن أنتِ بنت ناس وال والشخص ده حتّى هو بغض النظر إن هو سواق توك توك، وظيفته يعني وإن هي شغلانة بالحلال وكل حاجة، بس هو شخصيّة مش كويّسة، هو شخصيّة وِحِشة وبيعرف بنات ومش عارف بيشرب إيه وبيعمل إيه، فهو أصلًا سمعته كانت وِحِشة يعني. <laughs> بس أنا وقتها طبعًا يعني قعدت أقول لماما: "لأ باحبه هو وعدني إن هو السنة الجايّة هيدخل ثانوي عام- مش مش كان هو في صنايع تقريبًا- مش هيدخل صنايع علشان نتجوز." فطبعًا ماما يعني حبستني في البيت وشالت مِنّي الموبايل و وأنا وقتها كنت شايفة: "بتقطعوا قصّة حبنا كده، يعني حرام عليكم اللي أنتم بتعملوه فينا، قصة حب"
<laughs> آه. اهم. آه. امم. آه. اهم. مسلسل تركي يعني؟
<giggles> بالضبط، يعني "حرام عليكم، ليه ليه تحرمونا من بعض؟" فطبعًا لمّا كبرت بقى عرفت إن "إيه الهري اللي أنا كنت باعمله ده يعني؟!" الحمد لله إنّهم حرموني يعني.
<chuckles> آه. الحمد لله يا ماما، بجد شكرًا إن أنتِ ما خلتنيش أتجوز سواق التوك توك.
أيوه حصل بجد يعني <laughs> كنتِ جوزيه لي وقتها، كان زماني دلوقتي معايا 4 عيال وقاعدة معاكم يعني. <laughs>
امم، امم، اهم، اهم. بس يعني آآ يعني همّ قصدك إن همّ برضو كانوا وصلوا للExtreme ده معاكِ، إن همّ فعلًا ياخدوا منّك الموبايل ويحبسوكِ في البيت، لأنّه أنتِ ما كانش في حد عارف يتفاهم معاكِ خالص في الموضوع ده.
آه. ما فيش آه ما خلاص كنت باحبّه، يعني حتّى بنات عمي جم قالوا لي، آه بنات عمي جم قالوا لي، بنات بقى زيي زيهم يعني، قالوا لي: "هو أنتِ سِبتِ كل الناس وج ومسكتِ في ده؟" وجابوا لي أصحابهم بقى يقنعوني يعني، إن الشخص ده أصلًا بتاع بنات وبيعرف بنات وبتاع، وأنا ما فيش "أنتم بتحاولوا تقضوا على قصّة حبنا وأنا مش هاسمع كلام حد." <giggles>
نيش آه. أنا أنا فعلًا عندي أسئلة كتير يعني، <laughs> عندي أسئلة كتير جدًا، بس خلّيها في موضوع تاني بقى.
<giggles> ما هي دي حقيقة. لا الكثير من علامات الاستفهام يعني فعلًا. <giggles>
بالضبط <laughs> طيّب آمم في حاجات تانية بقى لمّا لمّا كبرتِ دلوقتي، يعني أنتِ دلوقتي شخص أهو متجوز، هل لمّا بتيجي برضو تاخدي قرارات دلوقتي في حياتِك أنتِ، بترجعي مثلًا لأهلِك آمم والّا الأوّل بيبقى الزوج ليه الأولوية، وفي قرارات مثلًا بتاخدوها أنتم سوا والّا مثلًا أهلِك بتحبي تشاركيهم معاكِ في القرارات؟
والله هو أنا باحس إن في الأول وفي الآخِر ماما وبابا هُم اللي ربّوني فأنا لغاية النهارده مع إن أنا بقالي حوالي 6 سنين متجوّزة ولائي لماما وبابا، يعني <laughs> آخُد رأي ماما وبابا الأول، قالوا لي: "تمام." أ خلاص بارُوح آخُد رأي جوزي قالوا لي: "لأ." خلاص ما بافكّرش في الموضوع يعني، لمّا كبِرت شوية يعني بقيت عارفة بصراحة إن هُم رأيهم هو الأساس في كل حاجة، هُم شايفين فعلًا وجهة نظَر وعندهم خِبرات مختلِفة وبحُكم سِنّهم طبعًا هُم لمّا كبِروا شافوا كتير وعدّى عليهم أشكال وأنواع من الناس، طبيعي يبقوا ليهم نظرة ونظرة حقيقية في الموضوع.
اهم. آه. اهم. أكي إمم، اهم، بصراحة يعني العلاقة اللي أنتِ بتوصِفيها آآ ما بينِك وما بين أهلِك علاقة حلوة جدًا ما شاء الله. طيب و وبقى يعني ال المواضيع عامةً اللي أنتِ بترُوحي تاخدي رأيهم فيها بتكُون بقى عن كل حاجة وأي حاجة والّا مثلًا بتدخّليهم أكتر في حاجات المستقبَل مثلًا لو عندِك أطفال أو آآ قرارات الشغل لو أنتم هتنقلوا في حاجة كبيرة كده والّا أي قرارات عادي مثلًا بت بتحكيها لمامتِك، بتاخدي رأيها فيها؟
والله وأنا ماما ب عندي بتحب تتكلّم، يعني ممكن بابا آخُد رأيه في المواقِف اللي هي إيه، اللي فوق أوي، مثلًا كنت عايزة أجيب عربية فعايزة أسأله زي نوع العربية ده حلو والّا وحِش، يعني م حاجة كبيرة شوية مثلًا، آه، هن هنسافر من بلد لبلد باحتاج آخُد رأي بابا، لكن عمومًا أنا كل يوم باقعُد أحكّي مع ماما واتّصِل عليها "أيوه يا ماما، أنا إبني ما صحاش الصبح للباص، أعمل إيه؟" فهي بقى اللي تقول لي: "إنزلي وصّليه." يعني بديهي <laughs> آآ مثلًا أصْل أنا اللاب توب بتاعي بافكّر أغيّره، باقعُد بقى أحكّي معاها وهي بصراحة بيبقى ليها وِجهة نظر كويسة يعني، كمان الحلو فيها إن هي بتعرِض المساعدة، فاهمة، يعني "طَب أنتِ محتاجة فلوس؟ طَب أنتِ محتاجاني أ أجي لِك، أكلّم لِك، حد من إخواتِك ييجي لِك يساعدِك في حاجة؟" آآ حتى مثلًا أنا جوزي ساعات بيسافر وييجي فجأة حتى مثلًا أنا جوزي ساعات بيسافر ويجي فجأة، ف إ ببقى مس محتاسة أوي في تنضيف الحِتّة وباجرِي ورا نفْسي وبتاع، فالاقيها هي بتكلّمني "طَب آجي أساعدِك طَب في أي وقت احتاجتي حاجة كلّميني، احتاجتي فلوس كلّميني." هُم بصراحة داعمين أوي بصراحة.
اهم. آه. <laughs> آه. اهم. آه. أها. دي حاجة حلوة جدًا على فكرة في الأهل، يعني عادةً الشخص بيحتاج حاجة زي كده عشان هو برضه يكبَر صحّي ومتكامل في ال في ال في المخ، فاهمة؟ طيب آآ، إحنا كدا اتكلّمنا عن العي العيلة القريّبة، هل العيلة الكبيرة يعني زي ما أنتِ كنت بتحكي، ولاد عمامِك، ولاد خالاتِك آمم، هل برضه بيدخّلوا في قرارات أو هل أنتِ مثلًا بتطلُبي رأيهم في قرارات، خلّينا نقول القرارات الكبيرة زي نقل من بلد لبلد أو زي شُغل أو زي حاجة من الحاجات دي؟
إمم. يعني أنا بصراحة باحسهم ممكن يبقوا داعمين آه، لكن يعني لمّا كبرت شوية، بصراحة اتنقلت مدينة تانية، فبقت علاقتي بيهم مش أقوى حاجة يعني، ممكن أكلمهم كل عيد كده، الو كل سنة وأنتم طيبين وخلاص. لكن لأ بصراحة ما أفتكرش إن أنا مرة كلمت حد فيهم، خصوصًا إن هُم يعني إيه، أغلب عيشتهم في أرياف، فهي نوعية العيشة نفْسَها بقت مختلفة، فاهمة قصدي؟ فإحنا م يعني أنا من زمان كنت عايشة في بلد تانية وكده، فيعني حتى من زمان واحنا في بيننا فرْق في التفكير وفرْق في الاهتمامات، حتى أنا كنت بادوّر ألبس إيه وأعمل إيه، وهُم بي بيفكروا في حاجات تانية يعني. فال يعني حاليًا بصراحة ما افتكرش إن أنا باخد رأي حد فيهم في حاجة أوي يعني، لأ بصراحة، يعني هُم ممكن يتصلوا عليَّ، أوقات يسألوني آآ نطقّم إيه؟ نلبس إيه؟ الطقم ده ألبس عليه Shoes إيه؟ ألبس عليه شنطة إيه؟ بتاع، لكن غير كده برضه، الكلام مش أوي بصراحة بيننا يعني.
اهم. آه. اهم. آه. تمام. اوكيه. اهم اهم، طَب ولو حد بقى تاني، يعني خلينا نفكر فيها من وجهة نظر تانية، حد مش في نفْس الوضع بتاعِك مثلًا، أهله مش مش داعمين بالطريقة دي، وحَب إن هو يحط حدود، فكركِ الموضوع ده ممكن يتحط إزاي مثلًا؟
والله أنا باشوف بصراحة إنّه أقرَب حاجة هو ال الكلام المباشِر. أنتِ شايفة إن عندِك مشكلة معيّنة مع أهلِك، أنتِ شخص كبير، مسؤول آآ، أنتِ كمان بقى معاكِ طفل، فأنتِ رُوحي اتكلّمي معاهم بشكل مباشِر قولي لهم. أنا أنا أكيد لغاية النهارده على فكرة بيني وبين بابا وماما يعني شويّة آآ اختلافات في الرأي. أكيد ده بيحصَل بين أي اتنين آه، بس يعني أنا أنا دلوقتي بقيت شخص كبير فيا جماعة سيبوني أكون مسؤولة عن نفْسي، سيبوني أكُون آخُد ر قراراتي وأتحمّل نتيجتها بعد كده. هُم هُم برضه يعني فضلوا أكيد يدّوني قرارات ويدّوني توجيهات لغاية لمّا وصَلت لسِن مُعيّن يعني. الأهالي بتفضَل طُول العُمر تدّي قرارات بيفضلوا شايفيننا صغيّرين. آآ عادي لكن هو أحسن حاجة إن أنا أرُوح بشكْل مباشِر وأقول لهم في وشّهم "يا جماعة أنا الأسلوب ده مش مش مناسب ليَّ." على فكرة في ناس لغاية لغاية وهمّ كبار لو بتسمَعي عن ناس كتير بيتطلّقوا أصل ده ا ابن أمه أو أو دي بنت أمها أو بنت أبوها، على طول 24 ساعة ماشيين ورا قراراتهم وكلامهم وكده مش أنا برضه مش باحس إن هُم يعني إيه آآ، مش دايمًا صح لسبب وحيد بس، إن هُم زمَنهم غير زمننا، مش في الأساسيات طبعًا، في أساسيات كلّنا متّفقين عليها آآ، لكن اهم، لكن في حاجات تانية كتير لأ مش مش لازم يكونوا هُم على صح فيها خصوصًا لاختلاف الأجيال يعني.
آه. اهم. أكيد. اهم. فعلًا. اهم. بالضبط. اهم. أكيد. آه. اهم. آه طَب وفكرِك الكلام المباشر دوّة يعني بينفع على طول؟ لأنه في في أوقات مثلًا الكلام المباشر ده ساعات بيبقى، آمم، آآ، يعني بيجرح عامةً، لأنه الأهل برضه في معظم الوقت بيبقوا نيتهم طيبة، عايزين الحاجات الكويسة بس ليكِ. فهل مثلًا يعني أنا عارفة في ناس ممكن بتتعامل مع الأهالي ب ب كأنهم بيتعاملوا مع أطفال، اللي هو آه، آه حاضر، بس مش لازم يعملوا الحاجة دي.
لا لأ طبعًا. امم لأ طبعًا، أنا أنا مش مع ده يعني، ما فيش مشكلة هي كلمة حاضر بتريح وكل حاجة، بس في الأول وفي الآخر يعني المفروض إن أ أغلبنا ناس عاقلة وأغلبنا ناس فاهمة وأغلبنا ناس واعية، بصوا قدام، يعني بصوا القرار اللي أنا هاخده دلوقتي وهاعند فيه مع أهلي، هو بعد سنتين 3 قدام هيبقى عامل إزاي؟ سواء بقى جواز، سواء آآ شرا حاجة جديدة، سواء، سواء، هُم بيبقى ليهم وجهة نظر وبيلخصوا حاجات كتير أنت هتعدي بيها، ليه لازم تخوض التجربة بنفْسَك؟ بجد أنا دي حاجة اكتشفتها، يعني أنا زمان كان لازم أعمل الحاجة بنفْسِي عشان أعرف إن هي غلط، كان ممكن أعمل الحاجة عشان أنا باعند بس، يعني هُم قالوا لي رُوحي يمين، لأ أنا هارُوح شمال، عشان أشوف في إيه شمال. فبجد ما أنا باضيَّع في النُص وقت وباضيَّع مجهود وباضَّيع مشاعر وباضيَّع حاجات كتيرة أوي، زي قصة سواق التوك توك الحزينة. <laughs> أنا ضيعت مشاعر يعني، أكيد ضيعت مشاعر وقتها، وضيعت وقت في إن أنا باعمل حاجة أصلًا هو لمّا كبرت شوية، بأقول يا ريتني سمعت كلامهم، يا ريتهم بجد، يا ريتهم فعلًا وقتها ضربوني فعلًا ومنعوني لان أنا غصب عني، حسيت وقتها بمشاعر ما كانتش حلوة أو حلوة بس في الاتجاه الغلط، فأنا أدركت ده شوية.
آه. اهم. آه. أوكي. اهم. آه. <chuckles> امم. اهم. آه يعني قصدِك كمان إن أنتِ لمّا كبرتِ فهمتِ هُم ليه عملوا كده وفهمتِ إن هُم كان صح اللي هُم عملوه، لأن أنتِ كان ممكن دلوقتي تبقي آآ حياتِك مختلفة، 180° درجة، لو فعلًا كانوا سابوكِ تعملي اللي في دماغِك وقتها.
أيوه طبعًا، ما هو طفلة برضه عندها كام سنة يعني، أنا كنت وقتها عندي كام؟ 14 سنة، 15 سنة، كنت طفلة صغيرة يعني، مش مسؤولة عن قرار كبير، زي موضوع الجواز ده، فهُم بصراحة كان معاهم حق باللي عملوه، ده أقل واجب يعني، كان المفروض يعلقوني على التوك توك وراه يعني، ي يربطوني بحبل في التوك توك وراه. <laughs>
امم، اهم. آه. <laughs> <giggles> بجد أنا اتبسطت أوي من الكلام معاكِ واتبسطت أوي من قصة التوك توك دي. <laughs>
<giggles> وأنا أكتر بجد اتشرفنا.
شكرًا ليكِ.
Merci يا حبيبتي.